Hã, eu gosto muito assim, recentemente, eu li eu gosto de uma autora Ana Lisa Kleypas e ela tem muito esse estilo de, eh, livros que tem, né, uma série de livros, várias histórias. Mas é o último que eu li dela gostei bastante, que eu acho que chama Redenção, hã, mas, eh, me prendeu bastante. Mas ela tem também, eh, eu gosto muito de uma um série de livros dela, né, é um estilo Bridgerton da série, sabe, nesse esti
Aham. Uhum. Uhum, sim. Aham. Ah, ela não é uma autora brasileira?
Não, é, não, ela é não sei se é britânica ou americana, mas ela tem uma um uma série, assim, de de histórias, né, de livros parecida com mesma pegada do Bridgerton, né. E eu gosto bastante.
Uhum. Sim. E quando você chega em casa depois de um dia muito cansativo, assim, você geralmente já vai cozinhar ou você gosta de já chegar e ler um livro pra ir se acalmando, pra ir já descansando, assim? Que que você costuma fazer quando chega em casa?
S É, assim, quando não tem, né, uma comida já pronta, realmente, eh eh, infelizmente tem que ir lá, né, cozinhar, fazer uma coisa. Eu prefiro os dias em que a comida já está lá.
<clears throat> Aham. <chuckles> Sim, infelizmente você não gosta de cozinhar então?
É, assim, não amo de não não odeio, mas também não amo, entendeu. É, tipo, é, uma necessidade, né, e tivesse um chefe seria melhor ainda. Mas, eh eh, eu se eu chego em casa, né, e tem que aí eu vou cozinhar se tiver que cozinhar alguma coisa ali no momento, e aí logo depois pra, né, pra relaxar mesmo, pra ter aquele momento, assim, de que a gente às vezes precisa de um de realmente, eh, ser de preguiça, né. De ficar sem preocupações, sem nada, aí eu gosto de ter essa <smacks lips> esse hábito, né, de colocar alguma coisa pra assistir ou de fazer leitura, né, de fic ficção.
Uhum. Sim, cozinha por necessidade, né. Aham. Sim. <laughs> Sim. Aham. Uhum.

Ha. Uma coisa que eu gosto muito para relaxar em casa, é colocar algum filme ou série, eu gosto muito, enquanto estou comendo, assistindo, uma série legal ou um filme legal, é muito, muito bom para mim.
Hã. Uhum, sim. Aham. É é, muito relaxante para você, né. E tem algum tipo de filme que você gosta de assistir quando você tá comendo?
Ah. Eu gosto muito de, <clicks tongue> eh, drama, romance, esse gênero é um gênero bem que eu gosto bastante, mas também gosto de documentários ou investigação, ou até mesmo às vezes, true crime, crimes reais assim, eu gosto muito de acompanhar. Eh
Uhum. Sim. Aham. Sim, tipo true crime. Uhum. Sim. Você não tem problema de assistir enquanto está comendo, né, porque tem gente que é muito sensível você, não é o seu caso assim.
Ah, na verdade eu amo quando eu gosto comer assistindo. Esse é o problema, gosto de colocar alguma coisa legal para assistir enquanto eu tô comendo.
<laughs> Sim. Sim. Você gosta de ficar entretida então, né. Não é nem por questão do que aparece, se é muito gráfico, você quer se entreter, né.
É. Exatamente, é para o entretenimento assim, para relaxar. É um dos, né, meus hobbies favoritos como, cinema também, né, então, por isso que eu eu gosto muito assim dessa desse mundo, né.
Uhum. Sim, sim. E para você cozinhar também é relaxante ou você só relaxa depois que terminou de cozinhar?